Sì, sicuramente ecco c mhmm, un po' i media influenzano, no, il modo in cui vediamo le cose, anche le proteste stesse, un po' come il discorso che facevamo prima. Ehm, sul fatto che molto spesso blocchi stradali o varie proteste vengono poste come una cosa negativa, perché, eh, chiaramente bloccano cittadini, bloccano città, eccetera, eccetera. Quando in realtà poi insomma, non è che esistono tanti modi per protestare, se ci pensi. <laughs> E ehm, cioè, ehm insomma, ehm, i trasporti cioè chi lavora nei trasporti l'unica cosa che può fare è non lavorare, cioè quindi diciamo non è che ci sono varie- <chuckles> varie possibilità, ehm
Mh sì. Esatto. Esatto. Infatti. È vero, è vero. Da un lato d diciamo, ecco, sono un po', mhmm, cioè, di parte da entrambi, no, perché capisco chi sta in macchina, no, che svalvola e dice: “Basta, mo' ci avete anche scocciato.” Dall'altro però dico: “Però hanno ragione,” no?
Certo, certo. Mh-mh. Eh sì.
Cioè, a mente fredda, no, perché poi a mente calda dici: “Vabbè, però hanno ragione loro, cioè voi che bloccate il traffico,” no, uhm, cioè, è inutile perché poi alla fine state bloccando persone che non c'entrano niente e che non possono fare niente. Cioè, poverini, si alzano la mattina, vanno al lavoro per portare il pane a casa, che già è uno stipendio da fame
Sì. Sì. Sì. Sì, sì, sì, ma è proprio per quello. Ma è proprio per quello, cioè tu blocchi una città per creare comunque squilibrio, ecco poi alla fine la protesta a quello serve. Eh, insomma eh, c
Esatto. Esatto. Esa sì, però ecco, appunto, quindi diciamo stando un po' guardando dall'al da da quel lato, dico: “Okay, hanno ragione loro,” perché, uhm, cioè, perdere il lavoro, magari già guadagnano appunto 800 euro al mese e ci devono campare magari 2, 3 figli. Ti dico, poi guardo dall'altro lato, hanno ragione, perché il mondo questo è, sta finendo e poi arrivederci, no?
Sì. Sì. Sì.
Quindi diciamo, stai un po' nel mezzo e dire: "Boh", eh, non non cioè non sei nemmeno tu, sincera.
Eh